No, dico queste tovaglie comunque sia sono fatte a mano artigianalmente, quindi, ehm, cioè un un oggetto prezioso oserei dire anche, cioè, mhmm, farebbe piacere comunque tenerle anche magari per ecco, in questo caso, per esempio, hai dato lo spunto: per eventi particolari, felici e quant'altro, potresti utilizzarle in modo s guarda, se poi è presente pure la mamma, sarà così tanto contenta che non guarderà al fatto che l'hai accostate un attimo per dar spazio ad altre cose. Cioè, per esempio, è che sia non se non una laurea, un compleanno, il festeggiamento di qualcosa: "Ed ecco la tovaglia co"
Mh-mh. No, no, ma infatti. Mh. Ancora meglio. Mh-mh-mh-mh-mh. Vedi, tra l'altro mi sta ehm, tra l'altro mi sta facendo venire in mente che, mhmm, uhm, una mia zia, proprio per per la laurea, mi portò una una statuetta di Capodimonte, una cosa del genere: orribile, proprio brutta, ma brutta brutta. Ehm, e praticamente, ehm, lei mi disse: "Ah, questo è un regalo, è una porcellana, ehm, raffinata, pregiata, così non ce ne sono." Io: "Ah, okay." Praticamente questa mhmm, questa bambolina, perché poi è una bambolina, vive in un pacchetto, ehm, all'interno di una, ehm, scaffalatura che io ho nella stanzetta, quando so che deve venire questa mia zia, io prendo la la bambolina e la metto sulla sulla madia che ho nell' open space, così appunto lei la vede subito e sta tranquilla, perché è di
Mh-mh. <chuckles> Bellissimo. Mh-mh. Classica strategia.
Eh, e quindi mi mi fa venire in mente un attimino il discorso che dicevi tu, anche sulle tovaglie da mettere un attimino da parte.
Eh, però Sì quello ci sta, però la la zia magari viene più sporadicamente, no, e poi c'ha solo questo oggetto. Invece la mamma viene più spesso e t'ha praticamente fatto una casa dentro la casa, quindi, ehm, sarebbe più difficile. Però ecco, io penso che la mamma
No, no, ma infa e poi lo so. Sì, sì, sì. No, vero. No, no. No, mi sa che faccio così.
Sì, penso che capisca.
Mi sa che faccio così. Per le cose diciamo magari, ehm, che effettivamente non per le quali non ho chissà quell'attaccamento, biglietti, ehm, lettere, insomma cose varie, posso tranquillamente cestinarle. Mh-mh-mh.
Quello a sangue freddo esatto, mi sembra di capire comunque che, ehm, non non sei un poetessa come Leopardi nel ges es gestire la cosa, okay, cioè proprio pre potresti tranquillamente buttarle. E tutto il resto che riguarda la mami, ecco lo si conserva in questo modo che non viene né cestinato né dimenticato, ehm, assume semplicemente il valore di affetto e nostalgico e alle volte, perché no, lo si può anche utilizzare. Però gli altri spazi
<chuckles> Mh. Bene, già già è meno drammatica, estrema come come soluzione. Mi mi fa stare molto, molto più tranquilla. Ti ringrazio tanto per il supporto che mi hai dato.
Mh-mh.

Allora guarda, ehm allora alcune cose okay, carine, tipo alcune tovaglie da tavola oppure alcune no, le lenzuola è stata brava, comunque c'ha c'ha azzeccato, uhm, le cose che non mi piacciono sono maga cioè, che io poi dico, ma ma come mai si sia presa la briga di comprare per esempio anche dei dei pigiami, no, okay, uhm, con delle fantasie, colori che non mi piacciono, fiori dappertutto, colori tipo, uhm, viola e rosso, che a me non piacciono completamente, ehm, poi c'era anche un servizio che lei mi diede dicendomi: "No no, perché questo era della mamma." È un servizio tipo, sai quei servizi vecchi, uhm, porcellana, co
<chuckles> Ma servizio cosa intendi con servizio? Ah, okay, okay, okay, okay.
Di piatti, di piatti, servizi di piatti, cosa che cioè, a me piacciono cose molto più moderne. Poi una cosa, <giggles> ora ci sto pensando, che che mi occupa tutta l l'intera cassettiera che io ho nella nell' open space, nel div nel soggiorno, è sono tutta una miriade di, uhm
Mh-mh. Mh-mh.
tovaglie da tavola, ma non da tovaglia, un po' come copritavolo, no, per quando la tavola non è appare okay, tutti cuciti a mano, ricamati, anche difficili da da mantenere, perché Dio non voglia, cade un po' di caffè, uhm, un po' di qualunque cosa, valle a smacchiare 'ste cose, se sono pure delicate. Eh però lei dice: "Eh ma io le ho fatte fare per te, sono dei ricordi." Oppure cose che aveva fatto mia nonna, quando io ero piccola, però io non le utilizzerò mai, cioè, non ed è peccato. L'altra volta le ho detto: "Prendili tu, magari li usi, magari, ehm" "No, ma che c'entra, questi son" no, no, no, non si è fatta distruggere, perché lei m'ha detto: "Sono tuoi e te li devi tenere." Eh, ma io non so che farne però, cioè non li posso neanche buttare perché poi a parte che non avrei il coraggio, oggettivamente, però a me se c'è una cosa che odio è avere la casa piena di cose che non utilizzo, perché mi mi crea proprio disordine a vista e mi dà fastidio.
Ah, sì, sì capito. No, l'hai distrutta. L Mh.